Eh, no.
Risulta che, appunto, mi ammalo, ehm, proprio nel momento in cui stavo tornando in Belgio, arrivo a casa mia in Belgio e la sera stessa finisco in pronto soccorso. Mi fanno l'analisi del co mi fanno il test per il COVID e risulto positiva, e intanto, il collo mi si era completamente bloccato. Bloccato, cioè, torcicollo, ma mi hanno dovuto dare per endovena un miorilassante, ehm, perché proprio non cioè, oltretutto, poi m'hanno dato, ehm, come terapia, 200 milligrammi di Diclofenac a lento rilascio al giorno, ehm, proprio per sbloccare la situazione e comunque, nonostante tutto, mi ci mi ci si è voluta almeno una settimana per riprendermi dal torci torcicollo.
Ah. Ah. Ah, acciden Ah. Quindi è un virus che t'ha preso, diciamo, anche, diciamo, i musc il siste le i muscoli, queste cose qua, insom un virus diffu un'influenza, che poi, ormai han detto che de No di, vabbè, dicono che si manifesta come un'influenza, però, indubbiamente, è sempre qualcosa un po' di diverso, anche un pochettino più grave, ecco.
Sì. <exhales> Mh-mh. No, no, no, era COVID, era proprio COVID. Esatto, esatto. Quindi, io, poi, parlando col medico, mi fa: "Sì, purtroppo hai preso un ceppo e ce ne ci son capitati altri casi, dove una delle manifestazioni, appunto, 'sto torcicollo lancinante dove ti blocchi." Cioè, stiamo parlando che io non riuscivo neanche a scendere dalla macchina, quando siamo arrivati in pronto soccorso. Cioè, mio marito mi ha dovuto aiutare e ho pia sono arrivata piangendo, praticamente, al bancone, perché, ovviamente, mi faceva malissimo. Sì, no, ero completamente immobilizza E assolu no, dolorante, <lip trill> io non lo auguro a nessuno. Comunque, ehm, e, praticamente, parlando con lei poi
Immagino. Bloccate completamente, certo. Bloccate e dolorante, cer
è saltata fuori questa cosa.
Eh.